กา ล ดอกกะหล่ำ อา ที่ทางคุณพ่อทำนะครับ หรือจะเป็น น้ำพริกกะปิของคุณแม่ อา อันเนี้ยให้ทานปุ๊บก็จะรู้สึกว่า เออ รู้สึกดีขึ้นมาทันที เพราะว่าเป็นอาหารจานโปรดเลยนะครับผม
อ๋อ ครับผม อา ครับ อืม ครับผม อือ อา เข้าใจเลยครับ แสดงว่าเป็น เป็น ท อ่า อาหารที่มีเรื่องราวในความทรงจำ เป็นอาหารฝีมือของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ?
ใช่ ครับผม ใช่ ครับผม ครับ ครับ ได้เลยครับ แล้วเวลารู้สึกแย่นะครับ คุณชอบทำอาหารเอง หรือซื้อกินจากข้างนอกมากกว่าครับ?
อืม เข้าใจเลยครับผม อืม ครับ อ้อ อา ส่วนใหญ่อะครับผม ผมจะเป็นซื้อสำเร็จมากกว่าครับ เพราะว่าต้องพูด ตรง ๆ เลยครับ เวลาที่อารมณ์ไม่ค่อยปกติเนี่ย ไม่ค่อยอยากทำอะไรสักเท่าไร โดยเฉพาะการทำอาหารเลยครับ ทำ บางคนเนี่ยอาจจะชอบทำอาหาร แต่ว่าผมคิดว่า การทำอาหารเนี่ย อารมณ์เนี่ยมีผลนะครับ เพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมาทำอาหารเนี่ย บางทีทำออกมารสชาติ โอ้โฮ ไม่ได้เรื่อง เลย ครับผม บางทีทานไม่ได้ด้วยนะ เออ
ผมครับ ครับผม ครับ ครับ ถูกต้องครับ อา ใช่ครับผม มันไปตามอารมณ์ของเราอะครับผม อาหารบางอย่างนะครับผม อันนี้เราก็ต้อง เพราะว่าอย่างผมก็เคยทำ เวลาอารมณ์ไม่ดีทำออกมา อาหารรสชาติจะมา จะออกเป็นแบบว่า
โอ้โฮ ใช่ ๆ เลยครับผม ถูกต้องเลยครับ ครับ

อ๋อ เข้าใจเลยครับ อันนี้ก็บางทีมันเป็นอะไรที่อบอุ่นเหมือนกันอะนะครับผม อืม ครับ อืม ครับ ก็อันนี้ของผมเนี่ย
ใช่ครับผม
ถ้านึกถึงผมจะนึกถึงคุณยายที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับผม ซึ่งคุณยายเนี่ยเขา ผม พอผมโตขึ้นแล้วเนี่ยผมจะให้ signature กับคุณยายก็คือ อ อ่า เรียกว่าอาหารแข็งครับผม ทุกอย่างเนี่ยที่คุณยายทำมาเนี่ยจะต้อง ถ้าเรียกว่าเป็นคนที่มีฟันที่ไม่ดีเนี่ย อาจจะต้องแบบว่าร้องไห้สักนิดหนึ่ง น้ำตาตกแน่ ๆ อ่า อย่างเช่น เมนูหนึ่งก็คือ อ่า หมูทอดครับผม อ่า นี้ทางผมจะเรียกเป็นหมูทอดแข็ง อา อืม ซึ่งพอทอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งเป็นพิเศษครับผม ก็ผมเรียกว่าผมไม่เคยกินหมูทอดที่ไหนที่แข็งเท่าคุณยายทำ อะไรอย่างงี้ครับ อา จะเป็นประมาณนั้นเลย
ครับผมครับ ครับผมครับ อืม ครับผมครับ ร้อง ไห้ ว อา ครับผม ฟันอาจแตก ได้ ครับผมครับ อืม ครับผมครับ อืม คุณยาย คุณยายกะว่าจะเอามาทำเป็นหมูทุบหรือเปล่าเอ่ย?
<laughs> ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผม ด้วยความที่ อืม ผมว่ามันอยู่ที่การเลือกเนื้อหมูด้วยครับผม เพราะว่า อ่า อย่างคุณยายเนี่ย เขาก็จะไม่ชอบพวกหมูติดมัน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ แล้วพอทอดออกมาเนี่ย พอมันเป็นส่วนเนื้อแดง หรือว่า ไรเงี้ยครับ มันก็ พอทิ้งไว้นาน ๆ มันก็จะแข็งใช่ไหมครับผม แล้วด้วยความเป็นเด็กอะครับ พอมากินเนี่ย บางทีมันก็ ก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ครับผม อ่า ต้องบอกตรง ๆ เลย เพราะว่าเด็กเนี่ยกำลังฟันมันก็ยังไม่ค่อย ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ เราเนี่ยก็จะชอบอ้อนให้คุณ ยาย เนี่ยเคี้ยวให้ อะไรแบบนี้ครับผม ด้วยความเป็นเด็กอะนะครับผม เอ่อ ก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ผมจำได้ดีเลย อา ใช่ครับผม มันเป็นสิ่งที่จำได้ดี ก็บางทีเนี่ย ผมก็ยังมาแซวคุณยายนะ แล้วแบบ เพราะว่าตอนนี้คุณยายท่านก็อายุเยอะแล้ว ใช่ไหมครับผม อ่า ก็แน่นอนครับสุขภาพฟันของผู้สูงอายุเนาะ มันก็ อ่า ตามกาลเวลาใช่ไหมครับผม ผมก็จะแอบมีแซวบ้างว่า ให้ผมเคี้ยวให้ทานไหม อะไรอย่างงี้ครับผม ผลัดกันตอนเด็ก ๆ เนี่ยก็เคี้ยวให้ผมทานแล้วนี่ <chuckles> อ่า อะไรแบบนี้ครับผม อา ก็จะชอบมีแบบแซว ๆ คุณยายอย่างงี้ครับ อือ
ครับผมครับ ครับผมครับ ครับผม ใช่ครับ ครับผมครับ ครับผม ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับผมครับ น่าเอ็นดูเลยครับผม <chuckles> เออ ครับผม ครับผมครับ ครับ ใช่ครับผม อา ครับผมครับ อืม อ ท่า ท่าทาง ท่าทางคุณยายจะไม่ยอม <laughs>
<laughs> ใช่ครับผม เขาก็ เขาก็จะแบบว่า ตัวคุณยายเป็นคนอีสานครับผม เขาก็จะแบบว่า รังเกียจ อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็จะพูดแบบว่า พูดเป็นภาษาอีสานนะครับ โอ๊ย มันแบบมันน่า น่ารังเกียจ อะไรอย่างเงี้ย เออ ประมาณนี้ครับผม อืม
อือฮึ ครับผม ครับ ครับผมครับ

อา ครับผม ครับ
เรื่องของเรามากนะครับ เพราะทุกคนน่ะ ก็อยากมี เซฟโซน บางทีอะครับผม มีความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับ เลยไม่อยากจะระบายอะไรกับใครด้วยนะครับผม อันนี้
ครับผม อา ครับผม อ๋อ เข้าใจเลยครับ อืม แล้วก็วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องอาหาร ใช่ไหมครับผม ก็ โอ้โฮ ยินดีมาก ๆ เลยนะครับ แล้วก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับ จะได้พูดคุยกันในหัวข้ออื่นต่อไปนะครับ
ครับ ครับผม ครับ ครับผม เช่นเดียวกันครับ ครับผม เช่นเดียวกันครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ที่มาสนทนาร่วมกันในวันนี้ครับ สวัสดีครับ
ครับ ได้ครับ สวัสดีครับ